Mah, ehm, guarda devo dire che io non sono un'artista, quindi, ehm, in qualche modo il mio ar il mio lavoro, in questo senso, non viene intaccato perché non m m l l'intelligenza artificiale al momento non mi sta rubando niente, però in qualche modo mi sento un po' privata del uhm, delle cose belle ,ehm, del dell'arte.
Ah, okay, okay. Okay, sei como sei comunque diciamo una
Fruitrice, ecco. Sì. <laughs>
una fruitrice che che apprezza fino in fondo. Fruitori siamo tutti, dai, bene o male, però tu l'apprezzi da da un certo tipo di profondità che non è comune.
Esa Eh, ma anche per quanto riguarda, non so, io a me piace tanto cantare, ecco, quello quello sì. Ehm, in quel senso mi mi piace cantare, e l'idea che lo possa fare un'intelligenza artificiale al posto mio, un po' mi
Eh, quello quello come già sai è già già presentissimo.
Eh, esatto. E quindi è un po' un peccato, cioè, ehm, sarebbe bello un mondo in cui l'intelligenza artificiale invece di mettersi a fare, ehm, la creativa, che per quello esistono già gli uomini, magari, uhm, si desse un reddito di cittadinanza a tutti e l' AI lavorasse per noi, ehm, così che le persone potessero, e
Eh. Mh-mh. Eh, sì, sì, sì, sì, sì, sono una
Pu ehm, invece non si sta andando in quella direzione, ecco.
Ma chi chi è che lo dice? Chi è chi è che lo diceva n negli ultimi anni? Mi sembra forse Elon Musk aveva detto una o una frase del genere. In qualsiasi caso io mi sento di consigliarti, ehm, di fare tue 2 tipi di valutazione in tal senso, <smacks lips> ovvero fai una valutazione, mhmm, di tipo prettamente personale sul sul breve termine, perché come dici te comunque a attualmente questo lavoro che stai portando avanti, è un lavoro che ti dà una soddisfazione monetaria remunerativa, quindi volente o nolente è un lavoro, quindi siamo umani, è normale che siamo attratti da quella da quell'aspetto lì. Perché comunque, anche se non fossero soldi con cui compriamo beni o servizi è comunque l'apprezzamento del nostro lavoro.
Mh-mh. Mh-mh.
Quindi anche se tu dessi, ehm, a livello partecipativo all'interno di un progetto 1, ma viene apprezzata 100, il livello di soddisfazione comunque esiste. È una è una gratificazione che comunque va a stimolare endorfine, dopamina, una serie di di cose chimicamente rilasciate dal nostro cervello. Quindi, ehm, da questo punto di vista secondo me, ehm, io ti consiglio di non fare un ragionamento, uhm, sul compromesso, nel senso persegui quello che sul breve, uhm, e medio può essere una soddisfazione.
Okay. Mh-mh.
Il secondo il secondo aspetto però è sul lungo.